Uhum. Exatamente isso que eu faço.
É, aí é o tempo que ela acorda, ela deve cuidar da casa, fazer algumas coisas, né, ela está tomando café, você está ali, tá perto mas ela está fazendo, né, enfim, aí você vai parar para almoçar com ela.
Sim.
Aí é, eu acho que você deveria pensar na pausa.
Entendi, não não pegar direto aquela, aquele tempo de freelancer na hora do almoço, é. Ter mais tempo com ela ali e interagindo.
Tipo assim, não pegar direto. Isso. Eu. Mais um tempinho com ela, né, às vezes, não sei se você gosta de tirar um cochilinho de uns 15, 20 minutinhos.
Olha, antes eu tirava mesmo o valor que você falou, foi até interessante, porque eu já tinha até esquecido, já tem o semestre todo que eu não tenho feito.
Olha só.
E, e olha que eu consegui assim tirar só 30 minutinhos e já era super suficiente para mim.
É suficie 20 minuto é suficiente. É o que os espanhóis fazem aos japoneses que é a famosa sesta.
Uhum.
É necessária os japoneses dizem que é para você recomeçar a a 2ª metade do dia.
Hum, entendi.
Você ti é é um resetar sabe?
Sei.
É dar um reiniciar aí na mente. Aí você vai uma relaxada, até para você ter mais produtividade quando você voltar a trabalhar. Agora, eu te sugiro que por exemplo, se você ficava até a hora de dormir não vai dar mais, mas, se você conseguir trabalhar aí umas 5 horas
Dá uma relaxada também, né. Hum.